Ah d'accord, donc tu penses à ce point-là que, heu ah oui d'accord.
Et je suis pas le seul. Ah oui, oui, il y a vraiment des des des des choses, heu, des études sociologiques, heu heu, qui qui qui qui parlent de ça. Parce que tu sais? Les les Américains, qui plus est, sont très influencés par ce genre de choses. C'est quand même le l'un des rares, peut être le seul. J'ai pas je je connais pas suffisamment la géopolitique, heu, universelle, mais c'est l'un, quand même, des rares peuples à avoir, heu, élu un acteur président comme Ronald Reagan, heu, qui était quand même à la base acteur, ou même, heu, Arnold Schwarzenegger gouve heu, gouverneur de de de Californie. Bon il est pas président, mais voilà, tu vois? Et heu, et c'est sûr, que qu'en fait ça a rendu, et là, c' c' c' voilà, c'est c'est aussi ce que je pense, ça a rendu possible, heu heu, ça a ça a mis une petite, heu, graine dans la tête des Américains de se dire qu'il était possible d'avoir un un
Mmh mh. Mmh mh. Oui c'est vrai. Arnorld, oui j'allais le mentionner, mmh mh de Californie, ouais.
président noir américain. Ouais.
Un président noir d'accord. Ah oui donc ça aurait un peu, heu, démocratisé l'idée, heu, que ça puisse, heu, ar arriver quoi, donc oui, en effet.
Mmh. Ouais, et et et tu sens que pour pousser le vice, heu, justement un peu plus loin, enfin le vice, c'est pas du tout un vice, pour pousser le l'idée, heu, beaucoup plus loin, heu, dans les saisons qui vont suivre, heu, donc heu, saison, heu, plutôt là, on est saison 6 ou 7 ou 8, enfin dans les dernières saisons, c'est une femme. Ils ont mis une femme à ce poste-là et et et je pense après je
Mmh mh. Mmh mh, d'accord. Tu fais le parallèle avec Hillary Clinton, oui.
Je pense qu'ils ont qu'ils je pense qu'ils ils espéraient peut être, ou qu'ils ont voulu voir jusqu'où ça pouvait aller et que, effectivement, heu heu, Hillary Clinton aurait pu aurait pu elle ne l'a pas été, mais aurait pu peut-être, heu. En tout cas, elle a été loin dans les élé dans dans dans dans le la candidature.
Mmh mh. Oui, elle elle aurait pu, hein, oui, mmh d'accord. Oui en effet, heu, c'est c'est une théorie qui est intéressante et qui qui peut, heu, se se vérifier oui, si on on y réfléchit, oui, c'est c'est vrai que les séries, heu, prennent, heu, vraiment une part importante, heu, dans dans la vie des gens donc heu.
Mais tu sais? Même, heu, regarde, hem, Chirac, à l'époque, heu, des guignols de l'info avait un côté très sympathique avec, heu heu, à tel point que même il y a encore des gens qui pensent que «manger des pommes», c'était son slogan à l'époque. Alors que, le manger des pommes est purement inventé par, heu, l'équipe des Guignols de l'info, l'équipe des auteurs et que finalement derrière, c'était juste, heu, Chirac avec une affiche, à, heu, où sur le sur lequel il y avait un pommier sur laquelle, il y avait un pommier, mais il n'a jamais dit: «Manger des pommes», il n'a ça n'a jamais été son slogan. Pour te dire la l'im l'impact que la télé peut avoir dans tous les cas.
Mmh mh. Ah!